ใช่ค่ะ ทางนี้หลับตาแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่า อ่า ฟ้ากระจ่างแล้วนะคะ ตื่นนิทราเสียเถิดน้องแก้ว คือทุกอย่างมันร้อยเรียงแบบไพเราะมากค่ะ ค่ะ ยามอุสาฟ้ากระจ่างทั่วนภา คือฟ้า น นภาฟ้าสว่างกระจ่าง ใช่ไหมคะ ตื่นนิทราเสียเถิดน้องแก้ว แก้วสว่างแล้วนะแก้วตา คือทุกอย่างมันสัมผัสแบบว่า โอ้โฮ มัน อินใจกันแบบสุด ๆ เลยค่ะแบบนั้น อือฮึ
อือฮึ อือฮึ ๆ ไพเราะ ใช่ค่ะ การ อืม กระจ่าง ค่ะ ไพเราะ อืม ใช่ ถูก ตอนนี้คงแบบหายากมากเลยนะคะ ที่แบบจะได้ จะได้ฟังเพลงอะไรที่แบบเป็น เป็นทั้งแบบเพลง แล้วก็เป็นเหมือนทั้งร้อยแก้ว อือ ถูกไหม แบบคำเนี่ยคล้องจอง แล้วก็เป็นภาษาที่เพราะ
ค่ะ อือ ใช่ไหมคะ? อือฮึ อา ใช่ คือมันเป็นคำคล้องจอง ถูกต้องเลยค่ะ มัน คือมันเป็นคำคล้องจองในเพลงด้วย แล้วก็มีเมโลดีที่บอกว่า อ่า สอดผสานกันเข้ากับร้อยกรองร้อยแก้ว อะไรก็ตามที่เขาแต่งมาแบบมัน มันไพเราะเสนาะหูอะค่ะ แล้วก็ทำให้เราเนี่ยนึกถึงสมัยเด็ก ๆ เลยค่ะ ก็เพลงเหล่านี้แหละค่ะ ที่ทำให้คิดถึงบ้านเลยค่ะ อืม
อืม อืม ค่ะ ลงตัว ค่ะ ค่ะ แล้วความรู้สึกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะ? หมายถึงว่า ความรู้สึกที่เคยชอบเพลง เพลงนี้ในสมัยเด็ก แล้ว ณ ตอนนี้ก็ยังคงชอบเพลงพวกนี้อยู่เหมือนเดิม หรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ อันนี้ไม่ทราบ?
อืม ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ คือก็ยังชอบเหมือนเดิม ถามว่าชอบกว่าเดิมไหม ก็ไม่เชิงนะคะ เพราะว่าจริง ๆ ก็ชอบมากอยู่แล้ว ก็เลยรู้สึกว่า มันมากเต็มที่อยู่แล้วอะค่ะ คงไม่มากไปกว่านี้แล้วค่ะ เป็นอะไรที่ชอบมากอยู่แล้วค่ะ แล้วก็ดีใจที่มียูทูบค่ะ เพราะว่าเราก็จะได้ฟังเพลงพวกเนี้ยค่ะในยูทูบ แล้วก็มีแบบ บางทีก็มี MV สวย ๆ แบบวิวธรรมชาติอะไร บางคนเขาก็มาทำใส่เพลงให้ฟังด้วย ใช่ไหมคะ มันก็เลยกลายเป็น เออ เราก็ดูไปฟังไป ก็มันก็โอเคสบายใจดีนะคะ แล้วก็ อืม มากเลย ค่ะ
อือฮึ อือฮึ ๆ อืม เต็มที่ งั้นใช่ไหมคะ? อะฮะ อือฮึ อืม อืม ค่ะ ช่วย ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะ? ช่วยให้เราแบบ อ่า หายคิดถึงบ้านสมัยเด็ก ๆ อะไรแบบนี้ ไอยูทูบ พวกอินเทอร์เน็ตอะไร ก็ ก็เป็น เป็นแหล่งข้อมูล เป็นแหล่ง อ่า เอนเทอร์เทนให้กับเราได้เยอะเช่นกัน
อือ ค่ะ อา อะฮะ ค่ะ ก็ทำให้นึกถึงบ้าน แล้วก็ความทรงจำในวัยเด็กนะคะว่า เออ สมัยเด็ก ๆ เรานี่เราฟังเพลงเยอะเหมือนกันเนาะ แล้วก็ฟังเพลงที่หลากหลายมากเลยนะคะ คือฟังไม่ใช่ คือไม่ได้ฟังแค่สุนทราภรณ์อย่างเดียวอะค่ะ ก็จะฟังพวกแบบว่าเพลงไทยสากลใหม่ ๆ ด้วยนะคะ อย่างของพี่เบิร์ด ธงไชย อย่างเงี้ยค่ะ ดูก็
อืม อืม ค่ะ อ๋อ อือ! อืม อือฮึ

ค่ะ พี่เบิร์ดเนี่ยจริง ๆ มีทุกเพลง แทบจะทุกเพลง เพราะว่าฟังตั้งแต่อัลบั้มหาดทราย สายลม สองเรา นะคะ แบบอัลบั้มแรกของพี่เบิร์ดเลยอะค่ะ ฟังทุกเพลงเลย แล้วก็เพลงที่ เพลงแรกที่แบบรู้สึกประทับใจพี่เบิร์ดเลยนะคะ ก็เพลง "สบาย ๆ" เนี่ยแหละค่ะ อันนี้ก็คือ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายเพลงของพี่เบิร์ดอยู่ในใจ แต่ว่าเอาที่แบบเพลงแรก ๆ เลย เพราะว่าเป็นอัลบั้มแรกของพี่เบิร์ดอะเนาะ ก็จะเป็น สบาย ๆ เนี่ยแหละค่ะ สบาย ๆ ถูกใจก็คบกันไป เพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไร ไม่เคยคิด กวนใจใคร สบาย ๆ แล้วมันก็แบบ มันก็ฟังแล้วมันสบาย ๆ จริง ๆ ใช่ค่ะ
<laughs> อะฮะ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ มันก็สบายจริง ๆ นะ <laughs> เนี่ย แค่ฟังคุณก็แบบ รู้สึกแบบ เคลิ้มตาม โอ้ รู้สึกแบบสบาย ๆ แล้วแบบยิ่งไปลอง ลองไปเปิด อ่า ของพี่เบิร์ดดูก็แบบ สบาย ๆ ก็คือแบบ เออ พี่เขาสบายจริง ๆ ร้อง เพลง ไปด้วย แล้วแบบรู้สึกแบบ เคลิ้มตามกับเสียงเพลงของเขาไปใช่ไหม? อือฮึ
อา ค่ะ อา ค่ะ อือฮึ ใช่แล้วค่ะ แล้ว ดู MV ไปด้วยนี่ โอ้โฮ เคลิ้มมากค่ะ เพราะว่าพี่เบิร์ดก็ยืนอยู่บนชายหาดอะไรด้วยนะคะ ก็โอเคมากเลย ขอบคุณมากเลยนะคะที่ชวนมาแชร์วันนี้เนี่ย ได้คุยสนุกมากเลยค่ะ
ค่ะ ค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับเพลงเพราะ ๆ ที่ได้มาร้อง แล้วมาแบ่งปันกันนะคะ เอ่อ มีความสุขมากเลยค่ะ วันนี้ได้ ได้คุยกัน ก็ขอบคุณนะคะ
อา ขอบคุณเช่นกัน ค่ะ ค่ะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

มีแน่นอนเลยค่ะ คือสมัยเด็ก ๆ นะคะ เป็นอะไรที่ที่บ้านเนี่ยเขาชอบเปิดฟังเพลงอยู่แล้วค่ะ คือชีวิตเราเนี่ยมีแต่เสียงเพลงเลยค่ะ เพราะว่าตั้งแต่เด็ก ๆ เนี่ย คือพอดีไปอยู่กับคุณตากับคุณน้านะคะ แล้วก็คุณน้าเนี่ยเขาจะชอบเปิดเพลงแบบวิทยุน่ะค่ะ แล้วก็สมัยเราเด็ก ๆ เขาก็จะ คือเป็นเพลงแบบสุนทราภรณ์น่ะค่ะ ก็จะฟังตั้งแต่นั้นเลยนะคะ ก็เพลงเก่ามาเลยค่ะ ก็เลย พอเราได้ยินเพลงสุนทราภรณ์ทุกครั้งเนี่ย เราก็จะนึกถึงบ้านที่ต่างจังหวัดเลยอะค่ะ ก็จะนึกถึงคุณน้า คุณตาเลย แล้วก็นึกถึงความทรงจำช่วงเด็ก ๆ เลยนะคะว่า เราเนี่ยชอบฟังเพลงอะไร แล้วก็เพลงเนี้ยเนี่ยทำให้นึกถึงว่า เราเนี่ยฟังแล้วแบบมีความสุขมากเลย แล้วก็ บางทีก็ได้ยินคุณน้าร้องตาม แล้วก็ เราก็ร้องบ้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม
อืม อืม โอ้โฮ! อือฮึ อ๋อ อ๋อ อือฮึ อืม อืม โอ้โฮ! คุณเป็นคนที่แบบถือว่า โชคดีมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบได้เติบโตมาในครอบครัวที่แบบมีเสียงเพลง แล้วก็แบบไม่ ไม่ ไม่ใช่ทุก ๆ บ้านใช่ไหมคะ ไม่ใช่ทุก ๆ บ้านที่จะแบบว่า เอ่อ ได้แบบฟังเพลง ไม่ ไม่ใช่เลยค่ะ บอกเลยว่า ไม่ใช่ทุกบ้าน <chuckles> พร้อม ใช่ เพราะว่าแบบ ถูกค่ะ อันเนี้ยเป็น เป็นคนหนึ่งที่แบบ โอ้โฮ! พอได้ยินคุณบอกว่า แบบ เนี่ย เติบโตมากับเสียงเพลง เป็นอะไรที่ประทับใจมาก ๆ เลย แล้วก็ถือว่า โชคดีมาก ไม่ทราบว่า เพลงไหนอะคะ? ที่เป็นเพลงแรกที่แบบผุดขึ้นมาในหัวเลย ถ้าแบบ
ค่ะ อืม อา ขอบคุณค่ะ ก็น่าจะเป็นอย่างงั้นมั้งคะ ค่ะ อา อ้าว เหรอคะ? อ๋อ เหรอคะ? อะฮะ อืม อืม ค่ะ ขอบคุณค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม
นึกถึงเพลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ย เพลง เพลงไหนที่จะเป็นเพลงแรก? ที่คุณแบบ อืม นี่เลยเพลงของเรา
ค่ะ อะฮะ อ๋อ ก็ สมัยเด็ก ๆ ก็จะเป็นอะไรที่แบบ มันสนุกอะเนาะ เด็ก ๆ อะค่ะ ไม่ได้คิดอะไร ใส ๆ ก็จะชอบเพลงอะไรแบบสนุก ๆ อย่างถ้าเป็นสุนทราภรณ์ที่คุณน้าฟังประจำ ก็จะนึกถึงเพลง สุขกันเธอเรา เศร้าไปทำไม อย่ามัวอาลัย คิดร้อนใจไปเปล่า เกิดมาเป็นคน อดทนเถอะเรา อย่ามัวซึมเซา ทุกคนเราทนทำ อะไร จำเนื้อไม่ค่อยได้นะคะ แต่คือมันสนุก เพราะว่ามันเป็นเพลงเร็ว แล้วก็มันจะมีท่อนที่แบบว่า อ่า มีการเต้นเวลาไปดูพวก MV ที่คน อ่า สมัยยุค 90 นักร้องเขาเอามา คัฟเวอร์ ร้อง ร้องใหม่อะนะคะ ก็จะมีการเต้นลีลาศให้ดูด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีท่อน ท่อนที่สนุก ๆ ว่า เพลินสำราญ ร่วมเบิกบานดวงใจ ลืมทุกข์ไป พาให้ใจเริงรื่น ไม่แน่ใจว่าเนื้อถูกหรือเปล่านะคะ แต่ประมาณนี้ มันก็จะ ใช่ไหมคะ เพลงมันก็สนุกเลยอะ แล้วก็ ค่ะ อือฮึ
ค่ะ ๆ อือฮึ อืม โอ้โฮ อือฮึ ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่